Kalau sekarang paling momen, kalut yang dulu lebaran, kan enggak bisa pulang. Jadi, enggak bisa ketemu terus, enggak bisa silaturahmi sama keluarga, sama saudara, terus enggak bisa minta maaf secara langsung sama keluarga, terutama mama, ya. Jadi, yang bikin kayak beda, terus bikin ngeganjel, gitu. Iya.
Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Iya iya iya. Heeh heeh. Mmm, iya iya iya, sih, pastinya, ya. Mhm, terus sebenarnya sih kalau misalnya saya pun ya, mmm, misalnya ya, mmm, dulu ya, pernah sih, oh iya, eee, yang emang hampirnya ada sih yang udah enggak ada di satu nenek sama kakek. Semuanya udah da dari mama sama papa udah enggak ada, gitu. Di ini da ada satu, ini ya satu kenanganlah ya dulu itu sama nenek tuh. Eee, jadi kayak misalnya, mmm, dulu tuh nenek kalau misalnya pas nginap di sana sering ngebangunin saya subuh-subuh
Mmm. Mmm, ya. Iya.
mmm, hanya buat untuk, eee, duduk bareng di, apa, di di ruang tamu, gitu. Apalagi sama kakek, gitu. Eee, misalnya kita tuh le kayak misalnya suka non apa suka nonton, suka minum teh, eee, hangat bareng terus sambil ngobrol. Dulu tuh emang saya masih seumur eee, SMP lah ya, tapi ya dia itu kayak emang karena kakek itu orangnya ya lumayan agamis juga gitu ya. Jadi, eee, subuh itu kita dipaksa buat bangun dan, eee, beribadah salat, gitu. Eee, dan emang kadang kami juga, eee, bicara
Mmm. M Iya. Buat ibadah salat, gitu. Iya iya. Mmm.